Cuando cuando ocurre ese ese hecho, yo me acuerdo muchísimo así de: "¿Y ahora quién va a cocinar?", decía mi mamá; porque, pues ella trabajaba, mi abuela, pues, acababa de enviudar, todo, y yo me acerco y les digo: "Pues yo". Y mi mamá: "No, ¿cómo crees?". Y yo: "No, pues, es que a mí me gusta cocinar, aquí está mi abuelita que me dirija, no hay problema", yo bien aferrado, ¿no? Mi mamá: "No, ¿cómo crees? Pues, si esto esa es tu hermana, yo, tu abuela, blá blá blá, blá", ¿no? Y entonces yo le dije: "Pues es que no hay problema, o sea, al final, pues estoy aquí y nada más me la paso jugando videojuegos, ¿qué tiene de malo que cocine?". Y ya de ahí, justo en ese momento, yo r siento que algo como cambió porque fíjate que empecé como a buscar muchas más cosas ahí. Tomé cursos de gastronomía, he tomado diplomados. Sí, empecé a hacerlo como realmente ya más, em, no profesional como tal, pero sí, ah, a aprender cosas un poco más complicadas.
Ujú. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Claro. Claro. Mm. Mira qué tal. Déjame amplificar un poco esta escena anterior, cuando no había quien cocinara y tú vas a cocinar, ¿recuerdas qué platillo cocinaste esa ocasión?
Ajá. Sí, recuerdo perfectamente el primer platillo. La verdad me quedó bien feo, pero feo con ganas, no te voy a mentir, fue horrible, hasta yo lo recuerdo y fue así de: "Te pasaste de lanza".
Ajá. <chuckles> Okey. ¿Y de sabor, qué tal?
No, me quedó es que, mira, no sabía mal, sabía como decente, pero el problema fue que yo no sabía que las verduras tenían distintos tipos de cocción tiempos de cocción, perdón.
Eh Okey, claro.
Entonces, pues yo, chavito, mi abuelita me dice: "No, mira, vas a ser así, y así, y así, y así", ¿no? Y yo: "Ay, que sí, que sí sí puedo". Era eran unas verduras al vapor, pero les tenían pollo y varias cosas, como al estilo como asiático, a ver si ves que hacen las va las verduritas y le ponen vinagre y cosas así
Okey. Mira. Okey. Sí, sí.
Era ese guiso. Pero, pues, yo chiquito fue así de: "No, no sé por qué mi abuela pone las cosas de ese modo", también no, mm, no me explicó, o sea, está bien que ya cocinaba, pero, pues, también no era para tanto, ¿no? Entonces hago la, eh, mm, aviento todas las verduras al agua hirviendo. Pues algunas salieron deshechas, otras estaban crudas y así, horribles. Sí, asqueroso, la verdad se veía muy mal, pero pues no sabía tan feo hasta que me dice: "Échale vinagre".
Ujú. Claro. Ujú. S Batidas, ¿no? Ajá.